En unutamadığın yemek keşfini anlatabilir misin?
Ya aslında ben böyle, eee, git çok seyahat eden biriyim, öncelikle onu söyleyeyim. Eee, Türkiye'de aslında böyle her, eee, yörenin lezzetlerini bir şekilde denemeye çalışıyorum. Eee, öncesinde mesela hiç yemediğim şey, et hiç yemezdim, ama şimdi böyle yavaş yavaş, eee, büyüdükçe bunları da geliştirdim. Sen böyle sorunca aklıma şey geldi, 2 sene önce Tayland'a gitmiştim. Eee, orda Pad Thai dedikleri, işte, böyle makarna yani orda noodle diye kullanıyorlar gerçi artık, ııı, nasılsa. Eee, bunun işte çeşitleri vardı tavuklusu, karideslisi, işte sebzelisi, mantarlısı. Ben bunların hepsini denedim ve muhteşem bir lezzetmiş ya.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki yani böyle no normalde de alışkın olduğun bir lezzet miydi? Hani bu tarz böyle noodle'lar yoksa hani oraya gittiğinde mi keşfettiğin bir şey oldu? Çünkü aslında Türkiye'de de, eee, noodle satışı var. Yani aradaki farklar neydi?
Hı hı. Ya, orda aslında direkt kendileri, iii, yapıyorlar, hazır değil. Bilmiyorum belki Türkiye'de de, eee, elde açılmış bir şekilde bunlar vardır ama orda, ııı, baharatlar, işte, eee, seçenekler çok fazlaydı. Bir de ben hayatımda karides çok nadir yemişimdir, yani aklıma bile gelmiyor. Eee, en bayıldığım çeşidi karides oldu. Mesela bu, eee, 14 günlük bir seyahatti benim için. Neredeyse ben her gün, eee, 1 çeşit Pad Thai yemeğini yedim diyebilirim ya, muhteşem bir lezzetti.
Heh. Hı hı. Ev Evet.
Ve orada işte, eee
Evet. Ya, çok ciddi anlamda sevdiğini anlıyorum. Hıı.
Evet, Evet. Eee, aslında şöyle başladı. Benim; ya gitmeden önce zaten bir ülkeye, eee, neler meşhurdur, hangi yemekler yenir, sokak lezzetleri nelerdir diye bir bakarım. Ama orada mesela, eee, bir kaldığım hostelde. Orada çalışan biri dedi ki “Bunu denediniz mi?“ ben dedim “Deneyeceğiz elbet, eee, böyle güzel bir yer bakıyorduk“. Adam dedi ki “Yok.“ dedi, “Şurada önce" dedi, "sokak lezzeti var." dedi. "Gelin, ben sizi oraya götüreyim.“ falan. Ya, ben biraz çekiniyordum ilk başlarda, işte, sokakta, işte, hijyen nasıldır, eee, o tarz ülkelerde çünkü şey haberlerini çok gördüm işte sokakta yedi, zehirlendi falan. Eee, ben hemen bir mide ilacımı atıp hemen dedim yiyelim ve, eee, şöyle net bir şey söyleyeyim, sonra yediğim lüks restoranlardansa sokakta yediğim lezzet, eee, çok daha güzeldi. O kokusu, o, eee, baharatlar, bir şekilde sunum falan. Ya, bana çok samimi geldi ve, eee, hiç unutamadığım bir lezzet hâline dönüştü diyebilirim.
Hımm. Evet. Hıı. Evet. Eee, aslında Türkiye'de de mesela sokak lezzetleri yiyor muydun? Yoksa oraya gittiğinde onların önerisiyle mi sokak lezzetleri yemeye başladın? Çünkü aslında bir nokta belirli, eee, çekincelerin de var. Sokak lezzeti yemek belki zehirlenmekten korktuğun ya da, eee, iii, kullanılan malzemelerin kalitesini bilmediğin için. Hani normal sokak lezzeti kültürüne sahip biri miydin yoksa orda mı ilk defa deneyimledin?
Hı hı. Hı hı. Şöyle, ben midesine güvenen biriyimdir <chuckles> o yüzden çok böyle hasar alacağımı zannetmiyorum. Bir de hijyen konusunda da çok böyle, eee, zehirlemeyecekse ve mide bulantısı yapmayacaksa, ertesi gün beni böyle darlamayacaksa, ben, eee, hijyen konusunda hiçbir derdim yok. Eee, sonuçta insanlar yiyor bir şekilde bünyeleri alışıyor. Belki ben de bunları yediğim için bünyem alışmış olabilir. Eee, o yüzden orda mesela ilk tercihim, tercihten ziyade aslında tavsiye üzerine oldu. Sonuçta ben aslında böyle güzel, yıldızlı bir restoran bulmuştum, orda deneyecektim. Eee, ama adamın tavsiyesi üzerine gittim ve hiç de pişman değilim. Eee, şöyle söyleyeyim, her gün yedim ben, 14 gün boyunca bu yemeğin çeşitlerini yedim ve, eee, bazen, iii, işte restoranlarda, işte, böyle internetten bakıyordum, yıldız verilmiş, işte puanlanmış, yorumlanmış. Bazen de direkt, iii, sokakta birilerini bulup, eee, gidip onlardan yiyordum ve d hâlâ hep aynı fikirdeyim. Sokakta yedi aldığım tat, lezzet belki o samimiyet bir şekilde aslında, eee, bana daha çok keyif verdi ya.
<chuckles> Evet. Hıı. Tabii. Olabilir. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet, peki, mesela, yani, eee, aslında bir noktada da bilinçli bir şekilde de hareket ediyorsun. Mesela mideni korumak için, eee, bir ilaç aldığını dahi söyledin. Ve, eee, bir noktada galiba oraya gittiğinde hazırlıklı bir şekilde gittiğini de anlıyorum bu noktada. Peki, böyle, eee, orada, eee, gitmeden önce bu yemeğin araştırmasını yapmış mıydın yoksa aslında, eee, sana öneri üzerine mi o yemeği keşfettin? Yani, normalde daha önce bildiğin ve gerçekten denemek istediğin bir şey miydi? Mesela daha öncesinde mesela karides yemiş miydin Türkiye'de? Oraya gittiğinde mi yoksa ilk defa denedin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, bu karides aslında çeşitlerden bir tanesi ama ben en çok bunu sevdiğim için biraz ısrarlı oldum. Porsiyonları çok fazlaydı, yani, eee böyle hamurdan ziyade daha çok böyle üstü et doluydu ki ben bunu daha çok tercih ederim. Eee, Türkiye'de tabii ki işte, noodle denilen, eee, gıda zaten var. Eee, karides de belki meşhurdur, bilmiyorum. Türkiye'den belki maddi zorluklardan da olabilir, çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Ya, gittiğim bir yerde menüde karides gördüğümü hatırlamıyorum bile ben. Eee, biraz bütçe ile alakalı bence bu. Eee, çok fazla denememişimdir, belki çocukken, ııı, babam annemle bir balık restoranında falan denemişsek en fazla odur yani. E, tabii ki gitmeden araştırmıştım ne yenir, ne yapılır diye. Eee, farklı yemekleri var, tatlıları var. Iıı, İsimleri de zor telaffuz ediliyor bu arada ama bu Pad Thai denilen yemek zaten oranın en meşhur yemeği. Her yerde de böyle tabelalarda işte şu şu çeşitlerimiz vardı, gelir böyle insanlar çağırır. Eee ama tabii ki, eee, o, ya, internette okuduğumda güzel yorumlar vardı. İşte ye şurada yenir, çok güzeldi, işte, baharatlar, üstündeki soslar, şu, bu. Eee, bu arada çubukla falan yiyorlardı, ben hiç beceremem öyle şeyleri. Imm, bir şekilde ama alıştım diyebilirim, ya. Eee, ve, eee, ben bunu sonrasında yapmayı da denedim, hiç beceremedim. Aynı lezzet olmadı.
Hımm. Evet. I hı. Olabilir. Olabilir. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Evet, ben de onu soracak İii, peki, eee, mesela oradaki ustalardan ya da belki de yerel halktan biriyle tanıştıysan onlara bir tarif sordun mu? Yoksa internetten, eee, böyle, genel olarak baktığın tarifler ya da belki de, eee, yani, yediğin yemeğin içeriğine, eee, lezzetine göre kendin mi o tarifi yapmaya üretmeye çalıştın? Yoksa mesela hâlihazırda bir tarif aldın mı?
I hı. Şöyle ben orada tabii ki, ya, ben çok sevdiğim bir şey olunca genelde tarifini sorarım. Iıı, orada sorduğumda bana söyledikleri baharatların hiçbiri zaten Türkiye'de bulabileceğim şeyler değildi. Bir de çok belki iletişim bariyerinden dolayı çok anlaşamamış da olabiliriz. Eee, sonuçta yerel baharat isimlerini belki İngilizce'ye çevirmekte zorlandılar. Eee
Çok Olab Peki şey soracağım sana bu sırada, bu, ııı, baharatların, hani, eee Türkiye'de olmadığından bahsettin. Hâlihazırda oradayken eee bu baharatlardan almayı da düşündün mü? Yoksa, eee, aslında sonradan mı bilinç geldi sana?
Hıı. Vallahi o zaman dank etmedi ya, çok pişmanım, cidden çok pişmanım, eee, ama alsam çok güzel olurmuş, ya. Ben çünkü denedim, eee, ya, tamam sonuçta ana malzemeler her yerde bulunabiliyor ama o tadı hiç yakalayamadım, ya. Gerçi geçenlerde arkadaşım Eskişehir'de denemiş, ııı, çok güzel olduğunu söyledi. Eee, bir ara Türkiye'ye geri dönme şimdi yurt dışında yaşıyorum ama Türkiye'yi, böyle, ziyaret ettiğimde tadacağım. Hatta çocuk bana, eee, "Tayland'daki kadar güzeldi." falan dedi. Valla merakla bekliyorum aslında bir gidip bakacağım.
<chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet, ö bu arkadaşın seninle birlikte Tayland seyahatine giden arkadaşın mıydı? Hani, birebir o yemeği tadan biri miydi sana bu yorumu yapan?
Evet, eee, birlikte gittik. Gerçi o et yemeyen bir arkadaş ama sonuçta, eee, sebzelisi de, eee, çok lezzetliydi. Eee, önemli olan orada etin lezzetinden ziyade o, işte, porsiyonlar, işte, baharatlar, önemli olan kısım o. Ve, eee, arkadaşım aslında sebzelisini denediği için 2 tarafta da kıyaslama yaptı ve, eee, gayet, eee, birbirine yakın olduğunu söyledi.
Çok. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, mesela böyle, eee, genel olarak, eee, senin, eee, gün içerisinde yediğin ya da, böyle, genel olarak yediğin yemeklerle benzeyen bir lezzet miydi? Yani, çünkü yoğun baharatlı olduğundan da bahsediyorsun. Evet, mesela Türk mutfağında da, eee, baharatlı yemekler var ama, eee, senin böyle genel olarak, eee, mesela makarna yemeyi sever misin? Eee, yani, genel tercihlerin arasında olabilecek bir me yemek miydi bu? Yoksa aslında oraya gittikten sonra mı böyle bir şeyden hoşlandığını fark ettin?
Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle aslında, eee, ben genel olarak zaten makarna dediğimiz şey aslında, eee, Türkiye'de bir şekilde, ımm, belki maddiyattan olabilir, belki tattan olabilir, çok tüketilen bir şey ki ben de öğrenciyken, ki hâlâ gerçi düşünüyorum, yalnız yaşıyorum. Makarnanın 1001 ha yani, çeşidini, işte, soslarını bir şekilde her türlüsünü denedim ve genel olarak severim ben böyle şeyleri zaten. Ama her gün her gün yenir mi? Tamam ben orada 14 gün boyunca yedim ama şeyden dolayı yedim, ya, ben bir daha bunu bulamam diye yedim. Eee, tabii ki normalde s her gün yenirse o baharatlar biraz ağır bir yemek çünkü, işte, ettir, eee, üstündeki karideslerdir. Bir şekilde zaten insanı yorar. Eee, o yüzden çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. B böyle ayda bir, ııı, bulsam burada, yaşadığım yerde ya da kendim yapsam kesin yerim.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Tabii. Anladım. Hı hı, anladım. Bir de şeyden bahsettin mesela sık sık seyahat eden biri olduğundan bahsettin. Ve anladığım kadarıyla bu, ııı, seyahatlerinde, eee, yeni keşifler yapmak senin hoşuna giden bir şey. Özellikle yeni yemek keşifleri, yeni lezzet keşifleri yapmaktan hoşlanan birisin. E, bu noktada mesela, eee, gittiğin yerlerde, eee, böyle, eee, tavsiyeler alır mısın? Çünkü aslında bu yemeği de bir tavsiye üzerine keşfettiğin bir yemek olmuş. Mesela tavsiyeler alır mısın? Orada hâlihazırda yaşayan arkadaşların varsa sorar mısın? Ya da mesela hostelde kalıyorsan, böyle, hostelde edindiğin arkadaşlıklardan, eee, mesela bilgiler alıp onların önerdiği yerlere gitmeyi tercih eder misin? Ya da önerdiği yemekleri yemeyi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya şöyle: Kesinlikle ben, eee, internette okuduğumdansa yerel halkın verdiği tavsiyelere daha çok dikkate alırım. Çünkü en iyisini onlar bilirler gibi bir turistin, eee, bir yabancının yazdığı yorumdan ziyade, eee, ben yerel halkın seçtiği, iii, lezzetleri tercih ederim, eee, ve gittiğim yerlerde her zaman önce bir internet araştırmamı yaparım. Gittiğim yerlerde bazen böyle internetten, eee, yerel halkı bulmaya çalışırım. Mesela Kazakistan'a gitmiştim, bir, iii, uygulamalardan, işte, sosyal medyadan bir şekilde ordaki yerel halkı bulup "Ya, merhabalar, ben Türkiye'den işte şuraya geleceğim şu şehre, eee, ne önerirsin lezzet açısından? Eee, nerede yenir?" veya bu tarz şeyleri sorarım. Eee, bö internetteki bilgilerle kıyaslarım, ııı, genelde ikisini de denerim aslında. Iıı, ve gittiğim her ülkede aslında ilginçse, yani, mesela bir patates kızartması her yerde vardır belki. Bir ülkede, işte, Hollanda'da çok meşhurdur. Belki o çok ilgimi çekmez ama sıfırdan bir lezzet, hiç denemediğim bir şey varsa kesinlikle onu denerim. İstediği kadar tadı kötü olsun, istediği kadar <chuckles> lezzetsiz olsun, ben onu yine denerim. Ya, bu Kazakistan'da da böyle bir şey yapmıştım aslında.
Güzel. Olabilir. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hımm. Hı. Evet. Hı hı. Peki, bu noktada, yani, aslında bir cesaret göstergesi de yapıyorsun. Çünkü, ııı, o yediğin yiyecekten belki zehirlenme ihtimalin olabilir ya da alerjin olabilir. Bu tarz şeylerden aslında hazırlıklı da gidiyorsun bir noktada ama çekinmeden yeni lezzetler, eee, t keşfetmeye çalışıyorsun, eee, kendince. Mesela bu noktada özellikle ya, ııı, Kazakistan'a gittiğinde de, eee, y farklı lezzetler denediğinden bahsettin. Mesela nelerdi bunlar?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle, ilk başta aslında şunu söylemek isterim. Eee, böyle, her ne kadar riskli olsa da, işte, mide bulantısı, zehirlenme, şu bu, bu zamana kadar tabii ki, başıma gelmedi ama ben bunlardan çekinen bir insan değilim. Sonuçta bunlar da bir tecrübe, eee, bir anıdır. Eee, işin ucunda çok kötü bir şey yoksa beni çok, böyle, bozmaz, yani. O yüzden yerim, yani. Kazakistan'da da mesela, eee, at eti çok meşhurmuş. Iıı, zaten bilindik bir şey ama ben bu kadar tüketildiğini bilmiyordum, yani, cidden bilmiyordum. Eee, gitmeden önce de araştırdım. Eee, "beş parmak" dedikleri bir yemek var at eti, böyle, eee, ortası, iii, böyle, bir et, etrafında kendi sosu var ve aslında direkt beş parmak diye yazılıyor. Ben bunu gittiğimde sordum, hani, "Neden, 5 parça mı var bunun içinde, neden beş parmak diyorsunuz?" Yok, dediler, bunu elle yediğin için, 5 parmağınla birlikte o yüzden bunun ismini beş parmak koymuşlar falan. Ya, ben böyle hikâyelerini de severim, eee, yemeklerin isimlerinin. Eee, çok beğenmedim at etini, orası ayrı ama, eee, yine de, eee, sonuçta kesinlikle denenecek bir şeydir, ya. Orada mesela kımız da denedim, eee, at sütü dedikleri. Böyle bir şekilde, eee, fermante edilmiş ama ben bilmiyordum mesela alkollü bir içecekmiş. Ben onu süt diye aldım, aslında şaraba benzer bir tadı varmış yani. O da, bir orda tecrübe oldu.
Hıh. Anladım. Tab Hımm. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Çok güzel. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında çok bir, eee, farklı lezzeti de denemişsin. Yeri geldiğinde beğenmediğin de olmuş ama, eee, şeyden bahsettin, özellikle, eee, bu bir yemeğin arkasında yatan hikâyeyi de, eee, dinlemeyi sevdiğini ve mesela, eee, belki o yemeği, eee, kaşıkla ya da, eee, çatalla yiyecekken bel arkasında yatan hikâyeden kaynaklı belki sen de yerel halk gibi yemiş olabilirsin. Bu noktada, eee, her gittiğin yerde ya da yediğin yiyeceklerin arkasında yatan hikâyeyi en azından öğrenmeye ya da araştırmaya ya da belki de, eee, örneğin, eee, restoranın çalışanına varsa bir, eee, bu konuda bilgili olan birine sormaya özen gösterir misin?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. Aslında evet, ilginç ge geliyorsa bana, işte, ismi veya, ııı, görüntüsü bir şekilde kesinlikle sorarım ve senin de dediğin gibi aslında yerel halkın, ııı, yemek yeme, i o yemeği yeme şekline bile ben adapte olmaya çalışıyorum. Her ne kadar bazen zor olsa da mesela Tayland'da dedim ya, eee, çubukla yiyorlardı, ya, sopa artık ismini bile bilmiyorum o kadar böyle bir cahilim bu konuda. Eee, mesela restoranda bunu, ııı, herkese bununla birlikte servis ediyorlar. Ben, iii, beceremedim, bana çatal getirdiler böyle görünce. Ben dedim, "Yok, ben beceremesem de bunu deneyeceğim bir şekilde." Eee, bir yemek bana 10 dakikada, 15 dakikada yiyeceğim yemeği ben 1 saatte yedim ama sonuçta ben oradaki insanların hissettiği şekilde yemek istedim. Onların tarzında yemek istedim yani.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı, yani, aslında hem bir yeni keşifler yaparken hem de kendine yeni ve güzel anılar da yaratıyorsun. Çünkü kulağa öyle geliyor. Çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum.
Kesinlikle öyle. Evet. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ben de teşekkür ederim.